À, có một cái nhá là bạn à, theo cái góc nhìn của bạn thì là người đấy, đúng hông? Nhưng mà người đấy có ready hay không? Người đấy có sẵn lòng hay không thì bạn có thể là hỏi họ trước một tiếng. Tức là á nha, ờ, ví dụ như trong công ty của bạn thì chắc chắc là sẽ có những cái người bạn thân thiết này, ví dụ như là, ờm, ví dụ như không phải là nằm trong bộ phận của bạn đâu mà có thể là một cái người mà trong một cái team khác nhưng mà bạn thấy kỹ năng của họ. Và nếu như bạn không thân với họ mình sẽ có 2 tình huống, một là bạn thân, hai là bạn không thân. Nếu như bạn không thân á, bạn có thể là tìm tìm cách có một cái sự kết nối nhất định, tức là ví dụ như trong trong team đó mà có ai bạn thân thiết á thì bạn có thể là gợi mở và bạn, gọi là, từ từ mình lân la, mình, ờ, mình hỏi ý kiến của cái người đó trước, thay vì là mình chỉ nói sếp và mình không cho người đó biết để mà người đó có thể là, à, sẵn sàng nhận hay là không nhận. Thì đấy, tức là bạn đang lo một cái bước cho sếp bạn luôn. Tức là bạn nghĩ thông cái việc đấy cho sếp thì thành ra á khi mà bạn đã trình bày với sếp là có một cái sự chắc chắn nhất định, tức là đã có người sẵn lòng để mà nhận cho bạn. Còn nếu mà không á, thì bạn cũng có thể là, ừm, bạn hỏi thêm ý kiến của bạn, tức, ưm, tức là bạn hỏi thêm ý kiến của những người khác và có thể là h ý kiến tức cà bạn có thể đưa ra một cái danh sách và họ bạn hỏi sếp là "À, không biết là đối với những cái, ờ, người, ờm, đồng nghiệp này của em ha thì chị thấy là cái ai á là có tiềm năng, hoặc là ai là có thể là phù hợp để đảm nhận cái trách nhiệm này cho em?" Hoặc á, thay vì là bạn là người chịu trách nhiệm chính á thì tại sao là phải là một người khác chịu trách nhiệm chính và bạn cũng là một góp sức vào đấy. Đó thì thấy thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm! Rồi. Ừm. Ừm. À, đúng ha. Những cái giải pháp mà bạn đưa cho mình, mình thấy khá là hay và mình không nghĩ tới luôn ấy mình sẽ thử là mình sẽ nói chuyện với sếp và đề xuất ra những người có tiềm năng hơn. Ờ, cảm ơn bạn đã cho mình những cái giải pháp hữu ích. Cảm ơn bạn.
Ừm, không có gì nha, chúc bạn là thành công.
Ừm.